Oh Gott, wie wie wie würde man das erklären? Das sind das sind so kann man schon fast sagen, es sind zwar etwas größere Runde, äh, Runde Hunde, die aber 'n bisschen rundlich sind und so 'n richtig süßes, puffiges Gesicht haben, kann man sagen. <chuckles>
<laughs> Wie so 'n Teddybär quasi. Okay. Ja, ich glaube, ich habe jetzt eine Idee, ja. Ja, das wird so lustig. Deine, <chuckles> äh, britische Katze, die ja auch eine gewissen Charakter hat und, ähm, <chuckles> äh, ein bisschen eingebildet ist und dann der arme, kleine Hund, der von ihr erzogen wird, kann ich mir gut vorstellen, ja.
Genau, so kann man das wirklich nennen. Mhm. <chuckles> Mhm. <laughs>

Und das geht auch einfach schon. Also, es ist es ist wunderschön, so 'n Tier bei sich zu haben, was sich freut, wenn man nach Hause kommt und so weiter. Also, es ist halt es ist einfach was Schönes, kann man sagen.
Aber gerade Chihuahuas, äh, sind so, ähm, ähm, äh, frech und so, ähm, befürwortend für ihre Besitzer. Du musst ein ganz toller Mensch sein, dass er dich akzeptiert hat, weil die knurren, äh, jeden an. Er hat wahrscheinlich gemerkt, du magst ihn, du bist ein eine gute Person, die fühlen das sofort. Ja, Kompliment an dich, weil Chihuahuas haben wirklich ein Judgement, das, äh, übersteht keiner. Die sind, äh, wie Dackel sehr äh, haben eine große einen großen Charakter, ähm, und Personality, ja. <chuckles>
Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. Ja, die sind halt wie wie du das schon sagst, äh, werden sie halt sehr schnell eifersüchtig oder so was, wenn mhm, genau, genau, das ist es. Das trifft's gut. <chuckles>
Ja, ja. Territorial oder oder so, sagen wir, ja. <laughs> Und er hat dich sofort geliebt, weil er gespürt hat, dass du sie liebst und sie beschützt. Eine wunderschöne Geschichte. Sie hat dich als Katzenmensch ein bisschen, ähm, verändert und wenn ihr ein Haus habt später, habt ihr beides, deine britische Kurzhaar-Katze und den kleinen Chihuahua oder ja, einen anderen Hund.
Mhm. Mhm. Genau. Genau. Also, das wäre natürlich wunderschön, wenn das so wäre, aber da muss man dann auch erst mal noch 'n paar Jahre drauf sparen, weil mittlerweile ist ja 'n Haus und so was vor allem hier in Deutschland echt sehr teuer, ne?
<laughs>

Überall. Tatsächlich. Aber ihr werdet es schaffen. Du bist so talentiert und, ja, ich bin mir sicher, ähm, dass du irgendwann in deinem Haus sitzt und deine Katze streichelst und der kleine Chihuahua hat mal wieder ein, ähm, Bellattacke oder, äh, zoomt rum. Dankeschön, Tristan.
Mhm. <chuckles> Ja, ich bedanke mich ebenfalls und wünsche dir noch 'n wunderschönen Abend.